Genau, ja, also diesen regionalen Touch, ne? Man hat ja da auch keinen Eintritt bezahlt oder so was. Das ist gratis. Jeder ist da herzlich willkommen.
Mhm. Ja. Ach, das ist cool, ja, das ist gut. Mhm, mhm. Definitiv, okay.
Ja, ja, mega cool. Ja.
Mhm. Ja, das ist auch eher 'n Anreiz. Das ist ja das hat ja auch dann was so 'n bisschen mit, äh, sehen und ges also, ja, jetzt nicht so sehen wie in in der in der High Society, nein, ich meinte jetzt so Sozialwahl <laughs>
Mhm. <chuckles> <chuckles>
äh, ja, das Zusammenkommen einfach, ja.
Ja, aber die Bands ähm, ja, es ist es ist einfach mal 'n cooles Erlebnis, um die Menschen aus dem Bundesland zusammenzubringen, ähm, um auch mal so kleinere Bands zu unterstützen
Hm. Ja, genau, von von von weiter weg auch mal zu sehen und ja.
Ja, genau, um einfach mal kleinere Bands zu unterstützen, äh, so so, dafür ist das echt gut.
So der, wo jetzt nicht um die Ecke wohnt, so, ne?
Also die Bands schon, also ja, genau, also man die die haben dann mehr Publikum vor Ort, genau, ja.
Hm, okay. Ja. Genau. Ne, weil weil du sagst so bundeslandtechnisch, also das ich denke, das wird sich ja rum äh, schwätzen so, da also, äh, wird sich ja weiter da würden dann auch, äh, vielleicht auch mal Leute, die jetzt nicht unbedingt so 10 Minuten, äh, entfernt wohnen, sondern halt vielleicht mal von weiter weg kommen, mhm.
Mhm. Mhm. Ja, genau, das ist es. Also da kommen alle aus'm Saarland so 'n bisschen rücken da zusammen <chuckles> und que und quetschen sich in ein kleines Viertel.
Dann Ja, klar, aber das ist ja schön, dieses, äh, auch mal nicht den, äh, Nachbarn jeden Tag zu sehen, so übertriebenerweise. Ja.
<chuckles> Ja, das ist es. Ja, also das ist auf jeden Fall mega toll, äh, ja, überall gute Musik
Mhm. Und wichtig ist, dass es ja Spaß macht. <chuckles>
<chuckles> Ja, auf jeden Fall überall gute Musik und auch ganz witzig, da war dann so 'n Hersteller, der hat, äh, regional dann irgend so 'n, äh, Likör, den den dieses regionale Start-up, ähm, auf'n Markt gebracht hat und das konnte man da zum 1. Mal probieren.
Genau. Mhm. Mhm. Hm.